Oye, platícame, por favor, ¿qué opinas de reciclar?, ¿realmente funciona?
Pues, sí te platico que para mí, pues, sí, sí tiene que funcionar ya, porque <giggles> la situación en el mundo, pues, es que ya somos muchos seres humanos que nos hemos portado mucho muy mal, por un tiempo bastante prolongado. Y pues ya, no tenemos otra opción que poner manos a la obra y comenzar a actuar desde nuestra familia, y desde nuestra casa, y no esperar a que lo haga el gobierno, o las empresas ¿no?, eso creo.
<chuckles> Ah. Claro, y y por ejemplo, en el reciclaje, eh, ¿cuál es el objetivo de del reciclar?, o ¿cómo cómo es ese proceso de de reciclar? ¿Qué es reciclaje?
Bueno, te voy a co a platicar que, para mí cuidar la ecología desde el reciclaje tiene que ver no solamente con reciclar residuos, separar y reciclar basura, evitar plásticos, por ejemplo, de un solo uso, sino también tiene que ver con reducir el consumo, por ejemplo, del agua en exceso, o ahorrar energía, ¿no?, ahora, si hablamos exclusivamente de los residuos de la basura, pues, para mí es muy importante que desde tu casa, desde de desde tu familia o o tú mismo, tengas 2 botes de basura principalmente. El de la basura orgánica, que tiene que ver con toda aquella basura que es producto de de la comida, y con la y y del papel, y de la inorgánica, que tiene que ver con los plásticos, con los vidrios, con la con los aluminios, y todo aquello que tú sabes que va a tardar más tiempo en en degradarse en el suelo.
Claro. Y, mm, por ejemplo, eh, esa parte me llama mucho la atención, el el separar los residuos, ¿no?, como mencionabas, el tener los los 2, eh, contenedores para basura orgánica e inorgánica. En ese sentido, ¿cómo cómo ayuda esa medida al reciclaje?
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Mira, es muy importante tener en cuenta que la basura que nosotros ayudamos desde casa a separar, eh, por ejemplo, si yo dejo en un bote aparte las cáscaras de fruta, de verdura, de huevo, la comida, l el papel, que es lo que fácilmente se va a degradar. Bueno, pues, si lo dejo aparte, al momento de que llegue el e el recolector, eh, también tienden ellos a a separarlo para, pues, ens en este caso hay muchas compañías que compran los productos orgánicos cada vez más, para preparar ellos mismos, pues, biofertilizantes o cierto tipo de productos orgánicos que tienen que ver con compostaje, y que sirven mucho a la agricultura. Y lo que es el plástico, si tú lo limpias, si lo dejas separado, lo que son las latas o los cristales, pues, también tienen sus posibles clientes compradores que ya se están haciendo muchos materiales, por ejemplo, derivados del plástico reciclado. Y pues, que tienen mucha utilidad, y no es nada más tirarlos o enterrarlos, como se hacía antes en grandes basureros.
Guau. Claro. Y y por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado a alguien que te diga eh, ya sea que te digan directamente, o, alguna historia que que hayas oído de de otra persona que crea que esa parte, pues, del reciclaje no es útil, no es funcional? Que diga: "Bueno, pues, a mí, la verdad, el reciclaje no me interesa, este, no no creo que funcione", ¿cosas así?
Ujú. Uy, sí. Muchísimo. La mayoría de las personas a veces eso piensan. Y mira, la la situación es que nos estamos yendo ya a los extremos. Por ejemplo, el clima está cambiando muchísimo, debido a que tenemos ya demasiada contaminación, demasiados tóxicos. Y, pues, mira, no es tan complicado si, por ejemplo, te pones tú a pensar todo lo que puedes evitar si te vas de compras con una bolsa que tú lleves, ¿no? Sin si no pides bolsas de plástico. Tú sabes todo lo que puedes ayudar, nada más con esa cosa tan sencilla de no tener tu casa llena de de plásticos, de de bolsas que, pues, tú sabes que son súper, súper difíciles de degradar en el suelo. Ahora, por ejemplo, te platico que muchas veces en la cocina también nos llenamos de plásticos. Los tópers en los que guardas los alimentos, normalmente son de plástico cuando podrían ser de cristal. Con eso ayudas muchísimo a tener, eh, recipientes que sean reutilizables como los tópers de cristal. Ahora que vienen las fiestas navideñas, por ejemplo. Hay muchas festividades en las que se utilizan platos desechables, vasos desechables, cubiertos desechables, y pues, todo eso es es, este, volver a lo mismo, ¿no? Volver al a la contaminación cuando podrías emplear, pues, eh, platos que se lavan. Y ahora si te da muchisísima flojera emplear platos que se lavan, en casi todos lados venden ya productos que se degradan, que, incluso, tienen el sello de que están hechos de fibra de coco, de fibra de maíz, de elote, de fibra de nopal. Hay muchas cosas que se pueden de bambú, incluso. Tal vez son un poco más caras, pero, pues, te pueden dar la satisfacción de que de que estás ay ayudando al medio ambiente. Ahora, si son mu demasiado caras, bueno, pues, está el cartón. El cartón. Los platos de cartón no tienen pierde.
<chuckles> Sí. Claro. Claro. <giggles> Claro. Guau. Yo no sabía que existían platos de cartón, y ahora ya has dado 3 alternativas, ¿no? Lo 1, lavar, lavar, si si no es lavar, eh, em, son estos platos de fibras que que mencionas que, pues, eh, tienen esa biodegradación más, em, pues, más pronta, ¿no? Y y platos de cartón.
Ujú. Y comprobable.
¿Cómo son los platos de cartón? <chuckles>
Mira, a la mejor no te has fijado, pero siempre han existido sobre todo en los en los lugares más sencillos, por ejemplo, eh, si tú vas a un mercado local, puedes preguntar por la persona que vende platos y vasos desechables, ¿no? Entonces, ahí esa esa persona va a tener de los altamente contaminantes, y también va a tener de los de cartón, que son los más sencillos. No son nada, pues, fuera de lo común, son platos que tú los ves y es papel grueso, ¿no? Es cartón. Obviamente, si le pones algo muy húmedo, pues, se va se va a pasar, pero, pues, son los que se degradan fácilmente, son son cartón vil cartón, ¿no? Entonces es muy fácil y son muy económicos también.
Claro. Guau, y bueno, me me hacía también, eh, mucho ruido esta parte de que mencionas, ¿no? De los cambios, eh, pues, tan tan radicales en el clima que que se han vivido en los últimos años. Y, mm, bueno, es común encontrar en en redes sociales, o o, en distintos medios a gente que que se queja, por ejemplo, como también lo mencionabas al inicio, y que dicen: "Es que no es posible que el gobierno no pueda actuar", este, a lo mejor en una inundación, ¿no? Que que pasó mucho, eh, no puede actuar de de una buena forma en una inundación, este, que no están viendo cómo están las lluvias, todas esas cuestiones.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí.
Y yo decía: "Pues es que no ese no es el punto, ¿no? O sea, el punto es atacar más la causa que la consecuencia". Si si no hubiesen los niveles de contaminación que hay, pues, probablemente eso ni siquiera estaría sucediendo, o sea, sí es cierto que a a lo
Mm. Exac Eso que dices es tan importante, l acabas de decir algo tan importante. Fíjate que muchas de las inundaciones se dan porque en las ciudades los drenajes están tapados por la basura. O sea, es tan alto el nivel de basura que se tapan los drenajes, no tienen la capacidad para poder, eh, con el agua de la lluvia, más aparte toda la basura que no se ha degradado, y que y que se queda ahí atorada en el subsuelo. Entonces, es precisamente la causa de las inundaciones en las ciudades. Ahora, eso, pues, es bien fácil de de de verlo cuando ya sucede, pero se nos complica tanto hacerlo en casa, e e este, tratar de eliminar tantos plásticos, tanto, por ejemplo, ahora hay cadenas de por el Starbucks, ¿no? Que te dice, pues, trae tu taza, y te sirvo el café ahí, y ya no te cobro la taza, ¿no? Ya no te cobro el vaso. Y, pues, no lo muchas veces, he visto gente que sí lo hace, pero la gran mayoría siguen pagando porque les den el café en el desechable común y corriente. Y pues, es tan sencillo, ahí mismo te están diciendo que hasta te hacen un descuento, ¿no?
Exacto. Claro. Claro, sí, definitivamente, pues son alternativas que que se pueden tomar, pero, pues, tal cual lo dices muchas veces, em, pues quizá por por la flojera, o, tal vez la practicidad, pues, no se terminan, este, pues aceptando, o, aplicando. Y, mm, bueno, ¿tú tú has tenido alguna experiencia quizá, un poquito más cercana en donde el reciclaje haya marcado alguna diferencia, ya sea desde tu propio hogar, o quizá, en eh, a una escala mayor?
Ujú. Pues mira, sí lo he visto porque en donde yo vivo es un es un fraccionamiento privado, pero, eh, se llegó a un acuerdo de poner una un compostero. Entonces, los vecinos el compostero está en un terreno, ¿no?, eh, eh, Apartado de las casas, pero tú como vecino tienes la facilidad de llevar ahí tus tu lo que sacas de der desechos, este, de de plantas, de cáscaras, de todo esto que te estaba comentando, y hay una persona que se encarga como de estarlo moviendo el compostero, incluso se agrega "tierra de lombriz" que se llama, que son estas lombrices que que aún, eh, facilitan más la degradación de los productos, eh, orgánicos, y la tierra que se que se obtiene, pues, te la puedes también tú llevar para tus jardines y para tus plantas, y es excelente nutrimento para los jardines, las plantas. Y aquí mismo, pues, se está viendo que sí funciona, ¿no?, o sea, de verdad funciona. Ahora los restos, por ejemplo, del café, eh, lo las cáscaras de huevo mezcladas con otro tipo de cáscaras, eh, hacen que las plantas se pongan hermosas, y ni siquiera tienes que gastar en en comprar productos para para aplicárselos. Entonces, de que funciona, pues sí funciona. Mucha gente dice: "Es que yo no tengo espacio para tener un compostero en mi casa". Bueno, pues entonces, si no tienes el espacio, sepárala para que, la persona del carretón pueda comercializarla y y se se se venden ya productos de agricultura orgánica, incluso en las tiendas de cadena, ¿no?, en los supermercados.
Okey. Sí. Claro, oye, pues, eh, prácticamente esa esa solución de del compostero que mencionas en en tu fraccionamiento, pues, fue un ganar, ganar, ¿no? Al final, este, se existe esa parte, y esa concientización de de llevar los desechos orgánicos a ese punto. Y al final se se obtiene, pues, abono para las plantas, para que surjan mejor. Oye, qué agradable alternativa. Y
Ujú.
bueno, ¿qué qué consideras que qué hace falta para que, pues, las personas que, quizá, no están tan conscientes de de los beneficios que tiene el reciclar, el reutilizar, de del, de lo importante que es para para el mundo hoy en día? Em
Ujú.
¿qué crees que hace falta para que, pues, sean un poquito más, eh, conscientes en ese aspecto?
Pues, yo creo que sí hace falta como más, em, labor de mercadotecnia para, pues, para hacer saber a las personas cómo hacer mejor las cosas desde el reciclaje y desde tu casa. Pero, fíjate que lo más importante es el ejemplo. O sea, si tú ves que tus vecinos lo hacen, es muy, muy probable que tú también quieras copiar el ejemplo. Entonces, empezar uno mismo y hacerlo, pues, ahora sí que, mm, para tratar de de hacer ejemplo, es como como la bicicleta, el uso de la bicicleta en, eh, cua tú sabes que utilizar, eh, bicicleta, o, caminar, pues, es muy, muy práctico para evitar tanta contaminación por vehículos, ¿no? Y en países ya del primer mundo, pues es es cada día más la gente que prefiere andar en su bici, y obviamente, pues, se les van adaptando nuevas ciclovías, espacios adecuados para que puedan estar con seguridad, y todo tiene que ver porque de de verdad la gente lo pide, ¿no? Y de verdad lo hace y, pues, ¿qué pasa? Que se reducen un montón las emisiones de contaminantes que también uno está respirando todo el día. Entonces, pues, eso eso es buenísimo, evitar tratar, de usar el transporte público en lugar del coche, plantar árboles, si puedes en tu casa, y si no tienes una un espacio adecuado en tu casa, pues, plantarlos en algún parque cercano, y hacerte cargo de cuidar ese árbol. El ejemplo, o sea, más que nada eso y y pues, es que no nos queda ya de otra porque ya ya estamos llegando a los límites.
Claro. Claro. Exactamente. Pues sí, sí, el ejemplo tal cual lo lo mencionas y bueno, ya para para finalizar te preguntaría. Si tuvieses que priorizar un hábito ahora mismo, ¿cuál sería ese hábito que dirías: "Esto es lo que, si vas a empezar, empieza con esto, porque es lo que nos urge"?
Ujú. Primero que nada, separar los residuos en casa. Separar lo orgánico, de lo inorgánico, ya déjate que si el cristal, que si el aluminio. Separa lo orgánico, de lo inorgánico y así preséntaselo al señor que recoge la basura, y olvídate de que si va a funcionar, no va a funcionar, tú hazlo. Y no dejes de de dar ejemplo con platicarlo, comentarlo con tus vecinos, con tus amigos: "Estoy haciéndolo y y lo estoy haciendo porque creo que sí, sí se ha sí hace falta". Entonces, pues ya con eso, con ese primer pasito.
¡Guau! Oye, pues sí, definitivamente, em, pues sí, hacer conciencia al respecto y, pues, muchas gracias por compartir estos detalles conmigo.
Gracias a ti, hasta pronto.